Okay, ma tu in che periodo hai visitato Catania. C'è un periodo dell'anno che secondo te questa città emana più emozioni? O sempre?
Mh. Allora, l'ho l'ho visitata in diverse stagioni, ehm, ottobre, febbraio, allora tendenzialmente evito luglio, agosto, ehm, non perché
Mhmm, per il caldo o per perché è alta stagione, ci sono troppi turisti?
Perché è alta stagione. Ehm, il il caldo sì, no, ehm. <sniffs>
Certo, quindi ti fa perde un po' la la bellezza, la l'intimità, la non lo so, uno non riesce a godere a pieno de della città.
Esatto. Però il il weekend di di di Catania, ehm, è Sant'Agata.
Cosa significa?
Ehm, il il primo weekend di febbraio è è Sant'Agata, che è la la patrona della
Ah, è la festa patronale della città, e e quindi come come si trasforma la città?
città. È la città allora, ti dico solo una cosa, è la terza festa religiosa al mondo.
Accidenti proprio quindi
Ehm, allora la le prime due sono una a mhmm a Sevilla, ehm, la Semana Santa, e l'altra è in una in una città penso Cuzco in Perù. La terza è Santa Rosalia. Cioè la città si trasforma completamente, ehm, a parte le feste, fuochi d'artificio, processioni, ehm, la via principale, la via Etnea, viene ri completamente ricoperta. Ehm esatto sì, cioè c'è una processione fantastica, cioè am circa 1000000 di persone
Mh-mh. Viene adornata, no? Con
che che visitano la città.
Accidenti.
Ehm

Ah, fantastico, dicono che qui, ehm, sia, ehm, molto divertente attraversarlo anche senza per forza, ehm, acquistare, proprio come se si visitasse un museo a cielo aperto per i colori, i suoni, gli odori e soprattutto per le voci della della gente. Ra raccontami com'è?
Tì, sì, sì. Sì, sì. Sì, poi io, ehm Esatto, le voci, le voci. Beh, io ti dico allora, mi è capitato anche una volta, ed io abito nord Italia, ehm, di prendere un aereo la mattina per andare a Catania, farmi un bel pranzo lì al mercato del pesce e tornare la sera.
Ma dai, riesci a fare una cosa del genere in giornata? Fantastico.
Sì, inso Sì, sì, ehm, l'aeroporto di Catania è mhmm, è molto vicino alla città, circa 20 minuti, ehm, quindi vulcano vulcano permettendo è è una cosa che puoi fare
Comodissimo.
ehm, tranquillamente si sai ogni tanto lo chiudono perché magari l'Etna erutta, quindi le polveri del vulcano vanno un po' in giro e quindi gli tocca chiudere l'aeroporto. Ehm, però comunque prendi un volo di prima mattina e torni verso le 9, 10 di sera, anzi se se trovi anche un volo
Davvero in giornata, sì? Sì. Torni abbronzato e s e sfamato. E infatti io vole
Ehm e soprattutto sereno, ehm, devi metterti ehm, devi fare un pr una devi mettere una cosa in preventivo, cioè che devi camminare molto quindi ti servono delle scarpe molto comode.
volevo chiederti